Ừm, mình nghĩ á là cái việc mà tái kết nối sau mâu thuẫn ấy thì, à, đương nhiên là lúc đầu mình mình bọn mình có trao đổi thì, ờ, nó sẽ có một cái bước đó chính là mình tiếp cận tạo ra một cái tình huống tự nhiên trước đã, thì đó cũng là một cái để mình là đánh giá coi thử là, ờ, liệu là cái mối quan hệ này nó có thể còn được tiếp diễn hay là không. Đấy là, à, rồi rồi về sau ừm, rồi sau đó khi mà mình giãi bày tâm sự một chút ấy, thì mình có thể từ đó mình đánh giá được, ờ, cái góc nhìn của người kia như thế nào, liệu người kia có muốn, à, làm lành mối quan hệ hay là muốn là kết nối lại với nhau hay không. Tại vì nếu mà người kia, ờ, ờ, mình mình giãi bày rồi, đúng hông? Lúc sau người kia, ờ, không chủ động, ha một, hai, ba lần sau mình nhắn tin nhưng mà người kia không chủ động, có sự chủ động để trao giao tiếp, trao đổi lại ấy, thì vô hình chung thì mình có thể đánh giá được, ờ.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, phải đánh giá từ bước đó. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Muốn, ừm, ừm, ừm. Ừm. <sniffs> Kiểu, người ta không mở lòng, đúng hông? Ừm, ừm, ừm, thì ra là vậy. Nói chung là cũng nên là đánh giá từ cái bước, gọi là, tạo tình huống, rồi sau đó mới đến những cái bước tiếp theo, đúng hông? Cái này cũng là một cái rất là tinh tế. Mà bạn nghĩ là, ừm, cái mấy cái tình huống đó đó bạn, thì có nên, gọi là, tận dụng những cái lúc như là dịp Tết nè, dịp sinh nhật hay là một cái dịp gì đó họp lớp chẳng hạn để mà tái kết nối lại, bạn thấy là như vậy nó có dễ hơn hông? Kiểu, nó có thuận lợi hơn không?
Ừm. Ừm. Mình nghĩ là mấy cái trường hợp mà đi chung với nhóm á, như là họp lớp hay như là họp câu lạc bộ các thứ, nếu ở trong câu bộ hay là, à, nh buổi tiệc công ty thì, à, nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Còn nếu mà có những buổi tiệc riêng như là ngày lễ hay như là, ờ, ngày sinh nhật ấy, thì thực ra mình tiếp cận thì nó lại không hợp lý. Tại vì lúc đó là vô hình chung mình là người, à, à, xa lạ rồi, mình mình có một cái rào cản giữa hai bên rồi thì tự nhiên là
Ừm. Ừm, ừm. <sniffs> Ừm, ừm. Ồ. Ừm, ừm, ừm. Nhiều khi người ta đang vui cái nhắn tin nó cũng hơi kỳ. <laughs>
<laughs> Ờ, tại vì chắc chi là người kia đã cảm thấy vui khi mình, à, nói chuyện lại, đúng hông? Thì, à, mình, à, nên chọn một cái một cái địa điểm, một cái thời gian nào đó mà nó chung chung một chút, chứ nó không có quá riêng biệt như là ngày sinh nhật, thì nó sẽ hơi hơi bị cá nhân hóa quá.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đồng ý nha.

<chuckles> Cái này có nhá, tại vì, kiểu như là, tại vì là cái gap nó lâu quá rồi, mọi người đều, ờ ờ, hai người không liên hệ với nhau đâu đó là gần hơn 1 năm, 2 năm rồi. Thì ở thời điểm hiện tại mà mình mời lại ấy thì mình cũng có một cái sự đắn đo suy nghĩ, kiểu như là mình mời lại thì nó sẽ nghĩ cái gì? Nó có, kiểu như là, nó có còn giận hay là không? Rồi á là nó có nghĩ là mình đang, ờ, nó có nghĩ là mình đang muốn làm lành hay cái gì đó hay là không mà mình cũng mình có muốn cái chi nhờ hắn hay là không? Đó, ừ.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ. Cũng suy nghĩ nhiều quá ha. Nè. Tiếp cận, tiếp cận, đúng hông? Hông, hay mời đám cưới, mượn nợ các kiểu, đúng hông? Cũng sợ. Ừm.
Đó, tại vì, kiểu như là, theo cái phương hông biết là góc nhìn của mọi người như thế nào, nhưng mà với mình á, kiểu như là, mình sẽ có cảm giác là, ừ, tự nhiên rồi một người lâu ngày không liên hệ với mình mà hắn liên hệ lại thì khả năng, cái chi là hắn sẽ có cái chi nhờ hoặc là hắn sẽ có câu chuyện chi đó. Đấy, thì mình cũng, à, khá là suy nghĩ trong việc là lúc đầu mình mời bạn vào chơi một ván game, hay là mời bắt đầu tiếp xúc lại. Thì, à, <chuckles> mình không biết là mình cũng hơi lo sợ về vấn đề là bạn ấy có nghĩ như thế không?
Chắc là phải có cái gì đây, đúng không? Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu mà. Nhưng mà, ờ, cái này là bạn lo sợ là người kia có nghĩ như vậy hay không, chứ thực tế là bạn hông có ý gì hết, đúng không? Bạn chỉ muốn là kết nối lại thôi, đúng hông? Ừm.
Ờ. Thì, kiểu, đơn giản là mình chỉ muốn chơi lại thôi, mà chẳng qua á ờ, mà chẳng qua là cái gap á, cái khoảng thời gian không nói chuyện ấy, khoảng thời gian im lặng nó xa quá, nó lâu quá, nên là mình cũng có nhiều suy nghĩ, cũng phải đắn đo.
Đòi chơi lại. <chuckles> OK, OK. Ừm, ừm. Ồ. Ừm, ừm. Ừm, bạn có nhớ là cái khoảng thời gian nó lâu như vậy là, ừm, có tính bằng năm hay sao bạn?
Ừm, thì, ờ, cuối, ờ, cấp 3 là lớp 12 đấy, thì cho tới khi là mình nhớ là đâu đó là giữa năm 2 đại học, thì cũng lâu mà, gần hình như hơn 2 năm ấy chứ, đúng không nhỉ?
Ừm, ừm. Lâu nhỉ? Ba ba ba năm, cũng gần 3 năm, ờ, cũng lâu nha. Vậy thì sau khi tiếp cận lại người kia sau một cái thời gian tránh né đó, bạn có cái kinh nghiệm là nên mở lời như thế nào để hông có làm cái tình hình nó bị, giống như là, hiểu lầm giống bạn nói vậy đó? Bữa đó là bạn có nhớ là bạn đã nói câu gì với bạn kia hông?
Ừm.

Đúng, cái đó mình nghĩ là có đó. Tại vì á là nếu mà mâu thuẫn nó đã xảy ra, mọi người đều cảm thấy là mình, à, sao nhỉ, mình không được tôn trọng hay là cái tôi của mình ấy, nó vẫn còn ở đó, đấy, thì, à, việc mà mình, à, vào đề cập luôn ấy, thì nó cũng không hay. Tại vì mỗi người á, họ đều có cái sự đắn đo riêng của mình, nên là mình nghĩ là nên tạo ra một cái, à, không gian, một cái sự tiếp cận, một tiếp cận lại tự một ờ, đúng rồi, một cách thoải mái, tự nhiên ấy. Thì, à, câu chuyện về sau nó sẽ mở lời dễ hơn, kiểu như mà mình mới vô, mình, à, cứ nói thẳng như thế thì nó lại không hay.
Ừm, ừm. Ờ, cao, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm. Nó thoải mái, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, cũng đúng ha. Nó giống như là tát cái gáo nước lạnh vô mặt người khác vậy, ơ, đúng là cũng không có hay thật, ừm.
Ờ, <laughs> ừm, kiểu như là ờ, không không không nói được chuyện được lâu dài ấy, cái thành ra cũng dở đi.
Ừm. Ồ! Cũng đúng, nhưng mà bạn có nghĩ là, ờ, cái việc tái kết nối này á bạn, là sau một cái mâu thuẫn kéo dài đi, thì cần phải đầu tư chút xíu hông? Có thể là đầu tư công sức nè, đầu tư cách ăn nói, và nhiều khi cũng phải đầu tư cả quà cáp nữa để mà, gọi là, nó có thể thành công ngay lần đầu hông bạn?
Ờ, cái cái đó là có nghen, nhưng mà quà thì mình không chắc, có điều á là cái về mặt lời nói ấy, thì, à, khác với những người bạn khác, thì, à, mình, à, kiểu như mình ừ, mình vẫn còn, à, liên hệ lâu, đúng hông? Mình vẫn còn hiện liên hệ ở thời điểm hiện tại, tiếp xúc khá là thường xuyên, không nói rồi, nhưng mà có những người mà mình đã tiếp xúc không tiếp xúc khá là lâu ấy, thì mình cũng có một cái sự đắn đo nhất định về việc là mình nên nói cái gì, cái gì để cho hợp lý, nó không quá trịnh trọng mà nó cũng không quá là thân thuộc hay là chữ được chữ ờ, đó đó, kiểu như là, phải cân nó <chuckles> cái chính giữa một chút. Còn về phần quà thì mình, à, không chắc, nhưng mà về thời gian thì có thể nhá, tại vì đôi lúc như là mọi người muốn gặp nhau hay là mọi người muốn, à, chơi chung một cái sở thích nào đó, thì, à, chúng ta có thể là phải đầu tư một chút thời gian để có những hoạt động chung, đồng hành với nhau một chút ấy, đấy.
Ừm, ừm. Ừm, nói chung phải tập dượt, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi bạn, ừm, ừm. Xởi lởi, đúng hông? Ừm, nhưng nó phải chính giữa. <laughs> Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, mình hiểu, ừm. Vậy thì bạn nghĩ là, ờm, sau khi mà đã tái kết nối được á bạn, thì phải làm những cái hành động hay là phải có cái tư duy như thế nào để mà tránh cái cái cái mâu thuẫn này sau này nó lại lặp lại một lần nữa á?